أيوه، ده نوع من أنواع العبث ما تتكسفش تقول عادي، بس اللي هو بجد أنا كنت في مرحلة المراهقة عادي. <chuckles> أنا كنت في مرحلة المراهقة، وما كنتش فاهمة. بعدين أنا بجد ك كنت باتضايق جدًا لمّا كنت مثلًا أنزل صورة، ومثلًا ما ييجيليش comments وlikes كتير زي ما كان بييجي لي قبل كده. مثلًا ألاقي مثلًا واحدة تانية مثلًا، منزلة صورة عادي وجاي لها comments كتير أكتر مني، فكنت باتضايق جدًا. اللي هو طب، أنا بقى مش حلوة مع ان باشوفها مثلًا إيه، هي متصورة صورة عادية جدًا من غير أي مجهود، أنا عاملة مجهود قد كده في الصورة. <chuckles> بالضبط، أنا قعدت أسبوع على ما أنزل الصورة، وما حدش عمل لي comments كتير أوي كده زيها، فكان الحاجات دي بتضايقني. فدي كانت بالنسبة لي حتة المقارنات أوي على الSocial Media عامةً. ف
<chuckles> أنا ما رضيتش أقولها. <laughs> آه، أوكي. آه، آه، آه، أنا قعدت أسبوع. <chuckles> <chuckles> أ أنتِ تعرفي بمناسبة النقطة اللي أنت بتتكلمي بيها دي، في ناس بتشوف الlikes والحاجات دي هي واجهة اجتماعية بالنسبة له. ده أنا باجيب 1000 like ده أنا باجيب 10.000 comment.
طبعًا. <giggles> أيوه، بس اللي هو ما كنتش بامشي أقول كده بس أنا من جوايا كنت باتضايق. كنت باقول هو إيه اللي حصل؟ طيب، هي الناس ما بقتش شايفاني حلوة؟ أنا بجد كنت رابطة مثلًا ثقتي بنفسي برأي ناس فيّا. فلمّا كان مثلًا ييجي لي likes كتير وcomments أنا خلاص أنا بييجي لي ثقة بنفسي مش عادية، وخلاص أنا مش ه مش هابُص لحد، وأنا خلاص بقى أحلى واحدة في العالم، لمجرد إن الناس قالت لي كده. إنما فكرة إن أنا الcomments مثلًا كانت تقل عندي، أو اللايكات فأقول هو إيه ده؟ هي الناس ما بقتش شايفاني حلوة والّا إيه؟ هو أنا شكلي مش حلو؟ فأبدأ أتضايق، فاروح جاية ح ماسحة الصورة اللي أنا أصلًا نزلتها. فدي حاجة من الحاجات العبثية اللي كنت باعملها بصراحة. برضه
أنتِ كنتِ بتصحي تم تمسحيها؟ يعني أنتِ ك أنت كس كنت بتقولي حاجة بس أنتِ كنتِ بتصحي أصلًا تمسحيها خالص لو ما جابتش عدد معين من ال التفاعل.
آه، ما أنا هاسيبها كده على الprofile بتاعي يقولوا بقى جايبة مثلًا لايكات قليلة، أو ما أعرفش إيه الكومنتات قليلة. يبقى شكلي إيه وسط الناس؟ <giggles> بالضبط.
ش آه، وصمة عار. آه، آه، آه، وصمة عار. لأ، برافو عليكِ، برافو عليكِ. كنتِ هتقولي إيه طيب؟
أيوه، فكنت بامسحها. بس بجد اكتشفت إن الموضوع ده عبثي ل كان واحدة صاحبتي هاحكي لك، حصل معاها موقف بقى إيه، آآ، ده اللي خلاني أصلًا أفوق لنفسي من العبث اللي أنا كنت فيه ده. هي آآ اكتشفنا بالصدفة، حد من صحابنا بيبعت لنا الaccount بتاع صاحبتي دي آآ، واحدة حاطة صورتها، ومستخدمة اسمها وكل حاجة، بس هي مش صاحبتي. إحنا كنا فاكرينها صاحبتنا أصلًا فكنا بنبعت لها عادي كده follow، قلنا لها: "هو أنتِ عملتِ account جديد يا بنتي؟" تقول لنا: "لأ." آه، آآ نقول لها: "أنتِ عملتِ account جديد؟" تقول لي: "لأ." فأقول لها: "إزاي؟ اسمك أهو صورتك وما أعرفش إيه." فتقول: "إيه ده؟ وريني." فاللي هو إيه شافت ال الaccount فعرفنا إن هو مش صاحبتي أصلًا، حد منتحل شخصيتها. آآ، فدي بقى كانت مصيبة بقى.
إمم. آه، أصلًا.
طب، اللي هو الحد ده، يعني بجد واخد صورها كلها، حتى الصور اللي ب
أوكي. آه، ال ده ده الحد ده كان بيعمل كده ليه أصلًا؟